A ovelha sobreviveu porque você alimentou ela.
Isso! É verdade, com certeza.
E isso foi muito bom. Sua amiga não precisou saber disso.
Exato.
E até pelo amor que vocês têm, né, era bom que não soubesse também, né. Porque foi uma coisa feia que você sentiu ali e você se envergonhou.
Uhum.
Mas muito bonito da sua parte ter reconhecido e ter respeitado sua amiga e e ter invertido, né, e ter se afastado para alimentar sua ovelha.
Ai, que bom, que bom que você me entendeu, que bom que você me entendeu. Porque é muito triste, né, eu não quero mais sentir esse sentimento, mas assim foi e e eu vibro pela exatamente.
Muito bacana, muito bacana. Não. Senti. É, isso aconteceu, não vai acontecer mais porque pesou, doeu em você, né.
Isso. Uhum. E tem esse lugar, né, da competição, do ah, dessa questão de vendas que é muito, eh, triste, né, você acaba Uhum. Que às vezes a própria
É, infelizmente é assim, né. Mas é uma competição? Como existe uma competição no esporte.
Exato. Uhum. O alguém vai ganhar. Exato.
Vê? O Só tem a alguém vai ganhar. Só tem um troféu, alguém vai ganhar. Então
Exato. Isso mesmo. Mas olha, eh
Mais um ganha uma vez, outro ganha da outra. Mas você já deve ter ganhado também muitas outras.
Sim, sim, sim, com certeza. Até porque, ah, como eu disse para você, essa minha amiga, ela é minha mentora, né, então ela é minha fada madrinha. Então eu ganhei em outras situações e outros momentos. Até porque, como você disse, nós somos seres humanos; seres humanos eles falham. Eu falhei com naquele momento. Uhum. Mas, graças a Deus, eh, poder desabafar agora com você e ter seu apoio, ouvir, assim, eh, esse carinho que você teve com as palavras em relação a esse momento difícil me deixou muito feliz. Muito obrigada.
Tem são sujeitos a pagar. Ah que coisa boa, que coisa boa. Olha, foi um prazer, viu. Foi um prazer realmente. Eu te entendo perfeitamente. E dá para perceber na sua voz que você é uma pessoa do bem, e uma pessoa muito linda, porque só sendo assim para reconhecer seu próprio erro. Realmente é uma pessoa que edifica.
Ai que bom. Ai que bom. Ai que legal.
Amém.
Mu
Eu estou sempre por aqui, precisando.
Olha, muito obrigada por ter ouvido, muito obrigada pelo seu apoio. Eh, eu agradeço e espero poder voltar aqui para falar com você sobre outros momentos, assim, que de fato foram melhores do que esse sentimento, mas que no geral acabam de uma forma positiva. Até mais.
Só me chamar. Até.